أنا يعني بصراحة في مشكلة كده مضايقاني أوي بجد وعايزة لها حَل، فكرة بقى الاشتراكات كده المتكررة على التطبيقات والمنصات والحاجات دي كلها بجد، حاسة إن هي بقت بجد بتاخد حيّز من ال الدخل يعني أو الميزانية بشكل كبير أوي وبجد أنا أصلًا مش فاكرة أنا مشتركة في إيه ولا فاكرة أصلًا أنا الحاجات دي اشتركت فيها امتى وليه أصلًا! فبجد يعني عايزاك تنصحني كده تقول لي أتصرف إزاي في المشكلة دي؟
آه. لأ، طبعًا هي بتبقى حاجة مزعجة جدًا إن أنتِ فجأة تلاقي إن أنتِ قاعد يتسحِب منِك فلوس وأنتِ أصلًا مش فاكرة إن أنتِ اشتركتِ في الحاجة دي أو كده أو هي بقت يعني ممكن كنتِ احتاجتيها في فترة وبس هي لسه مكملة معاكِ وأنتِ بتنسي بت آآ تشيليها أو حاجة زي كده، الحاجات دي كلها برضه ممكن تبقى يعني وبرضه لمّا بتكتر بقى الحاجات كلها وبتبقى حاجات كتيرة أوي وكل شهر بتبقى زيادة على الفواتير، بيبقى في اشتراكات كمان، فالموضوع فعلًا بيضايق يعني بشكل كبير. بس خلّيني أعرف كده هو أنتِ يعني آآ بتلاحظي ال الموضوع ده لاحظتِ إن أنتِ عندِك أرقام كبيرة بتتسحب منِك؟ ده ابتديتِ تلاحظيه إمتى؟
إمم، بُصّ أنا بقى لي فترة كده، يعني بدأت أركّز أصلًا بقى في ال المسدجات بقى بتاعة البنك بتاعة ال السحوبات والحاجات دي، مَرّة مثلًا لقيتنا ده 100 مش عارفة إيه و200 إيه، أبُصّ أصلًا على اسم التطبيق أو اسم المنصّة، أقول: "إيه ده هي المنصّة دي أنا باتفرّج عليها، هي البتاعة دي أصلًا موجودة أصلًا في الدنيا؟!" مش عارفة برايم أمازون، مش عارفة ب تطبيق إيه وتطبيق تاني إيه، الحاجات الكثيرة دي باحس اللي هو طب إيه ده يا جماعة، ومش عارفة اليوتيوب وأنغامي ومش عارفة مين تا فعارف من كترهم أنا بجد مش فاكرة حتّى ك يعني التطبيقات أصلًا أساميهم أصلًا وعددهم قد إيه، من كترهم أصلًا، لإن حاجات بقى من سنين أصلًا بقى وحاجات أصلًا بقى لها فترة وأنا ناسياها، فهي عارف لمّا كانت بتتسحب ما ك ما كنتش باركّز خالص من مسدجات البنك أو حاجة، فكنت خلاص مثلًا إيه، 100 مثلًا كلّ شهر فمش بالاحظها مثلًا في ال في الفلوس مثلًا على الحساب أو حاجة، لكن لمّا الموضوع بدأ يتكرّر كتير اوي و وصدفةً كده كنت بافتح ال المسدجات بتاعة البنك، لقيت أرقام خزعبلية، اللي هو مثلًا ممكن أقفل بقى ألف ونُص مثلًا في الشهر على حاجات تافهة ما لهاش أي لازمة آه، ما لهاش أي لازمة خالص بقى، لإن برضه في IPTV وفي Watch it وفي شاهد وفي مش عارفة نتفليكس، عارف بقى كلّ حاجة من كلّ حتّة حرفيًا، إحنا مش سايبين منصّة يعني، مش سايبين تطبيق، وطبعًا تطبيقات بقى الشرا الOnline، آآ طلبات وBreadfast وما أعرفش هنا إيه وهنا إيه، أصل هنا اشتراك لو اشتركت هيوفّر لي عليَّ مش عارفة إيه التوصيل، آه كلّ الكلام ده؛ فطبعًا كلّهم بقى متجمّعين مع بعضهم لأ عملوا مبلغ، اللي أنا وفّرته صرفته أصلًا يعني، فمش منطقي بالنسبة لي خالص يعني.
آه. إمم. ياه! للدرجة دي! مفهوم. كتير جدًا، فعلًا. إمم. إمم. طبعًا، يعني واضح جدًا فعلًا وبقت بالذات إن ال الزمن ال الحالي بيبقى هو ده ك هي دي طريقة ال كُلّها العرض والطلب بقت بالطريقة دي وبقت الخدمات بقت آآ عشان تحصُلي على الخدمة لازم تدفعي كل شهر، ما بقيتش حاجة تشتريها مرة واحدة وخلاص، فبقي الموضوع فعلًا آآ بيدّي الإحساس إن أنتِ على طول محتاجة تدفعي ومحتاجة تعملي، فبيزوِّد ال كل ال ودي طريقة طبعًا اللي في التسويق هم بيستخدموها علشان يعرفوا يبيعوا المُنتج أو يستفادوا من السلعة لأقصى درجة، فهي مأثّرة عليكِ بشكل أو بآخَر. طيب خلّيني أعرف منِّك كده هو الموضوع بيت يعني هو حساب بنكي واحد يعني اللي بي بيتأثّر بكل الحاجات دي والّا هي أنتِ مت مقسّماهم على حسابات مختلفة والموضوع هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية؟
بُص لأ، الصراحة هو حساب واحد. يعني أنا مثلًا ما هو حساب واحد اللي أنا باتعامل بيه مش أكتر من كده، وبالاقي نفسي بقى إن هو فعلًا الحساب الواحد ده هو بقى اللي بيتسحب منّه كل حاجة، فالصدمة بتيجي بقى إيه، مُتتالية كدة ورا بعضها، بالذات لو كذا است اشتراك مثلًا بيتجدّدوا في نفس الوقت، ألاقيني بقى إيه ده خلاص ده ولا ملاحقة أصلًا هنا ولا هنا، يعني أنا اللي خلّاني آخُد بالي أصلًا من الموضوع ده، إن اتسحب كذا تطبيق ورا بعض، لقيت مثلًا إيه، 500 جنيه قَلِّت مرّة واحدة، قُلت إيه ده، هو في إيه؟! يعني إزاي أصلًا يعني؟ ما بقيتش فاهمة أصلًا، طَب هو إيه ده يعني؟ بس، فمن ساعتها بقى حسّيت إن لأ، إن المشكلة دي لازم تتحَل، أنا كده الميزانية ب حرفيًا ب يعني متبهدلة أصلًا بسبب الكلام ده ومش مستفادة حاجة، عارف ياريتني مثلًا باتفرّج على كل المنصّات دي والّا حاجة، أنا بامسك منصّة واحدة وباقول خلاص هي دي اللي هاتفرّج عليها وشكرًا على كده، لكن بقى أ أغلب الحاجات التانية دي، أنا ناسياها أصلًا مش باتفرّج عليها خالص يعني.
إمم. آه. فهمتِك. أيوه طبعًا. طب قولي لي كده، هو أنتِ في طريقة إن أنتِ تعرفي تطَلَّعي مثلًا كشف حساب، يبَيِّن لكِ أنتِ كنتِ بتدفعي الحاجات فين؟ أو تبدئي ت عشان تعرفي أنهي الاشتراكات اللي أنتِ ناسياها، والحاجات اللي بتتسحب وأنتِ مش واخدة بالك منها. في طريقة سهلة إن أنتِ ما تطلعي بيها كشف حساب مثلًا أو حاجة إن أنتِ تشوفي الحاجات اللي أنتِ بتدفعي فيها دي، وتبدئي تعملي آآ، تعرفي إيه الحاجات اللي أنتِ بتدفعي فيها، وإإيه الحاجات اللي لسه موجودة، والحاجات دي، والَّا صعب الوصول لحاجة زي كده؟
لأ، ممكن أعمل كده فعلًا، يعني ممكن أنا أشوف فعلًا أعمل كشف حساب، أشوف مثلًا الإشتراكات اللي أنا مشتركاها دي مثلًا، المنصات أسامي إيه أو بتاع. لأن كده، كده المسدچات اللي بتيجي من على البنك كمان بيبقى جنبها اسم الحاجة ال أو اسم التطبيق اللي سحب الفلوس دي أو كده، فأنا فعلًا ممكن أطلب من مثلًا خدمة العُمَلا بتاعت البنك إن هم يطلعوا لي كشف حساب مثلًا بالحاجات دي، أو المَ المصروفات اللي بتتسحب منّي برضه عشان أبقى فاهمة. بس بعد ما أعْم مثلًا ما أعمل كده أتصرف بقى إزاي؟ يعني هل مثلًا أنا ألغي مثلًا كل حاجة، والَّا أعمل إيه؟
أه أنتِ طبعًا يعني أنتِ ممكن تبدئي إن أنتِ تاخدي الكشف الحساب ده، يعني ممكن طبعًا بيجِي لكِ مسدچات وكده، بس تيجي يعني مسدچ مسدچات مُتفرقة، بتنسي ومحتاجة إن أنتِ كل أما تيجِي لكِ مسدچ تبدئي تكتبي الاسم. فأنتِ كشف الحساب ممكن يوفّر عليكِ القصة دي كلها، وتجيبي كشف حساب شهري، وهتعرفي إن أنتِ تكتبي كل أسامي الاشتراكات اللي موجودة واللي اتسحبت منها فلوس، على الأقل هتبدئي تعرفي إيه الحاجات اللي أنتِ ب دافعة فيها فلوس، ممكن بعد بقى أول ما تشوفي اللِيسْتَة دي تبدئي تصنَّفيهم بالنوع يعني، لو هي حاجات عشان تتفرجي عليها حاجة، والَّا حاجات عشان تخفيضات؟ والَّا حاجة عشان اللي هي اللي بتديكِ خصومات الحاجات دي يعني ممكن، والَّا الحاجات اللي هي برامج الأغاني، والَّا الحاجات دي يعني، ممكن تبدئي تقسِّميهم categories كده عشان تشوفي الحاجات كمان المتكررة. فبكده أنتِ هتقدري تع إن أنتِ تشوفي إن أنتِ حاجات مثلًا لو أنتِ مثلًا زي ما قُلْتِ في Youtube وSpotify ومش عارف إيه، ما هم كلهم بيأدُّوا نَفْس الغَرض، وأنتِ في الآخر خالص يعني ممكن تسمعي الأغاني هنا، ممكن تسمعي الأغاني هنا ما هي هي فأنتِ سيبي واحد وتشتركي في واحد، وممكن تبدئي تلغي بقى تنقِّي الحاجات اللي أنتِ تلغيها كده ممكن زي ما أنتِ بتتفرجي على Watchit وShahid وأما مش عارف إيه، وإيه برضه نفس الكلام، أنا دي ما بقيتش أتفرج عليها كنت مشتركة عشان عرض، أنا دي كنت باتفرج عليها عشان كذا، وتروحي تبدئي تكنسليها حاجة، حاجة وهكذا كده. يمكن حتى لو لقيتي إن أنتِ حاجات مترددة بينهم، ممكن ما تلغيش كل حاجة مرّة واحدة ممكن تلغي بس الحاجات اللي أنتِ مت آآ، والحاجات بقى اللي أنتِ ما بتستخدميهاش خالص، وكنتِ مشتركة فيها لسببٍ ما والسبب ده اختفى، برضه هتبدأ تظهر قدّامِك لما تبدئي تعملي لِيسْتَة. تفتكري حاجة زي كده ممكن تنفع معاكِ؟
امم. عندك حق. عندك حق. إمم، إمم. يعني فكرة إن أنا فعلًا أجيب بقى كل التطبيقات قُدّامي وأقارن بقى وأشوف فعلًا أنا محتاجة أصلًا إيه من التطبيقات دي، كإنّي هاعملهم مجموعات كده زي ما قُلت مثلًا وأختار من كل مجموعة حاجة واحدة مثلًا أو تطبيق واحد أو منصّة واحدة، بحيث إن أنا أقَنِّن الموضوع شوية وإن أنا برضه أبقى عارفة على الأقل أنا محتاجة إيه والحاجات دي بتفيدني والّا لأ. لإنّي فعلًا في حاجات أنا فعلًا مش فارقة بقى أنغامي من يوتيوب من sound cloud ما أعرفش إيه، الحاجات دي كُلّها بجد، هي بتؤدّي المهمة واحدة أصلًا في الآخِر وفي الأول يعني. لإن أنا برضه على اليوتيوب مش مهتمة أوي غير مثلًا بحاجات صغيرة ومش مش عايزة مثلًا أنا أشترِك اشتراك معيّن عشان مثلًا الإعلانات آآ تختفي أو كده مش فارقة معايا الموضوع ده. فأنا مش عارفة أصلًا أنا مُشتَرِكة ليه أصلًا في الموضوع ده فعلًا. ففعلًا ممكن إن أنا آخُد بالي بقى وأركِّز أوي كده، أنا محتاجة إيه دلوقتي مثلًا أو التطبيق اللي هينفعني إيه برضه. طيب، هل مثلًا بقى إن أنا أوقّف خالص إمم.
كمان أنتِ كمان ممكن تعملي ميزانية بتاعة الشهر بعد ما تطلّعي كَشْف الحساب ده وتشوفي مثلًا أنتِ بتدفعي في كمّية الاشتراكات ديّة قَد إيه وتشوفي هي دي بالنسبة لميزانية الشهر هتأثّر على إيه وتحسبي بعد كده الميزانية لأ، أنا مثلًا أَخري في كمّية الاشتراكات الميزانية ك مثلًا الموضوع بيكلّفني 2000 جنيه مثلًا والّا حاجة، فلأ أنا أخري في الموضوع ده 1000 جنيه وتبدئي توّزعيها برضه بالنسبة للفلوس. يعني ممكن تبدئي برضه ده الموضوع ال الاشتراكات مثلًا اللي ت تسْمَح مع ميزانيتِك أو ما تبقاش تقيلة عليكِ آآ overall، يبقى هو ده الرقم اللي أنتِ مثلًا معاكِ وتبدئي توزَّعيه على الاشتراكات اللي هي مناسبة للميزانية دي. فدي برضه حاجة ممكن تساعدِك في إن أنتِ تختاري آآ ما بين خدمة وخدمة لو أنتِ مِحتارة ما بين الخَدَمات.
حلو أوي، يعني فعلًا عندك حق في النقطة دي بجد ممكن أعملها فعلًا، لإن هابقى محدّدة مثلًا مبلغ معيّن هو ده اللي أنا هاصرِفه مثلًا بِغَض النظر بقى هاصرِفه إيه خلاص، أنا باحدّد نَفْسي ميزانية معيّنة وهامشي عليها ومش هازوِّد عليها أكتر من كده فعلًا لو إنّي لو زوِّدت فعلًا الموضوع يعني بيأفور منّي وباحِس إن أنا خلاص بقى مش مركِّزة ومش مسيطرة أصلًا على الوضع أو كده فعلًا. لإن أنت عندك حق برضه، يعني أنا مثلًا مُشتَرِكة في منصّات كتير أوي وأنا في الآخِر وفي الأول أصلًا بافتح IPTV وباتفرّج على أي حاجة عليها أصلًا، فاللي هو باقي المنصّات أصلًا بالنسبة ليّا فين وفين لو فتحتها ده لو افتكرت إن أنا أصلًا مُشتَرِكة فيها يعني، ففعلًا عندك حق في النقطة دي. يعني بجد الصراحة أنت ادّتني حلول كتير أوي بجد وهاعمل بيها، فبجد شكرًا جدًا، جدًا ليك.
العفو طبعًا، أنا موجود في أي وقت أنتِ محتاجاني فيه، أنا موجود داي